Bah, c'est un, heu, c'est ça qui rend la préparation, heu, et encore plus excitante. C'est que c'est un vrai pèlerinage, heu, parce que nous on habite, heu heu, avec mon père, on habite à 5 heures de route de de chez eux, donc heu, c'est un vrai pèlerinage
Oui, c'est à côté, quoi. <chuckles> Ah, c'est incroyable!
heu, c'est un vrai pèlerinage, chaque année, qu'on prépare, heu, puisqu'on arrive quelques jours en avance. Parce qu'on a toujours, heu ah, c'est une grande fête maintenant, qui a quand même
D'accord.
plutôt changé avec les années. Mine de rien, ça fait quand même 3-4 ans que j'y vais à chaque fois, chaque année, hem, et il y a de plus en plus de monde. Des fois, où c'est un petit peu hors de contrôle, quoi. Et et enfin, hors de contrôle dans le sens où, des fois, il y a des gens qui sont invités, mais que personne ne connaît, et donc voilà, et donc comme
Ah oui! D'accord. Ah les fameux! Oui, oui, oui, oui, oui, «je suis le fils d'un tel, heu, on m'a dit de passer, j'ai vu de la lumière, heu, <chuckles> vous avez des beaux camions». <chuckles>
<yawns> Ouais, c'est exact ouais, c'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et en fait, hem, et et d donc on voit ces gens-là parce que, heu, comme on les reconnaît puisqu'en fait, il y en a qui arrivent, qui mangent et qui partent, mais sauf qu'en fait, il y a énormément de choses à préparer, heu, il y a énormément de choses à préparer. Oui, oui, oui, ouais, la logist alors ça va parce que les camions sont déjà sur place
Ah ouais, je comprends. Oui, j'imagine, la logistique, elle doit être assez, heu, assez impressionnante.
mais heu, déjà il y a tout dé déjà, il y a tout un toute une tout un travail à faire en amont pour f que les camions soient prêts. Puisque c'est des vieilles machines, c'est des machines qui ont plus de 80 ans, heu, qui sont de conception assez rustique et heu, qui ont leur petit caractère.
Ah, beh, j'imagine bien, ouais! <gasps>

Ah, ouais, j'imagine bien, ouais. Après, du coup, je vais je vais revenir parce que tu parles de de pèlerinage, c'est, quand même, assez intéressant quand, hem, des gens entreprennent ce genre de voyage. Heu, est-ce que tu as les points-clés? Heu, des points alors je vais m'expliquer, hem, de navigation, par exemple, un magasin ou- je dis des bêtises, hein- mais admettons, heu, moi, je sais que, heu heu, le par exemple, les transports routiers, pour prendre le l'exemple, ils ont des points-clés pour, heu, les rassemblements. Tu sais, c'est tu as les diners heu, un restaurant, une borne de route. Est-ce que tu as un peu ce ce genre de de petits, heu, comment n on pourrait appeler ça? Hem, bah, de petites traditions, en fait, d'éléments où tu sais que tu t'arrêtes tout le temps, heu, de de lieux que tu visites tout le temps et que, du coup, tu te dis: «Ah mais ça a changé ça. L'année dernière, c'était pas là», tu vois? C'est un petit peu est-ce que tu as cette fibre, un petit peu, heu?
Ah, heu, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est c'est un petit peu, heu, alors c'est pas aussi, heu, romantique que, heu, dans les années 60, mais il y a une aire d'autoroute où on s'arrête toujours. Heu, il y a une aire d'autoroute, on s'arrête toujours, heu et quand il nous reste 3 ah, bah à la la mi-chemin, quoi
<chuckles> Ouais.
et à chaque fois, ouais, ouais, à chaque fois, c'est le on sait qu'on est presque arrivés. On sait on sait qu'on est presque arrivés. Ouais, exactement, exactement, c'est ça.
Ah, tu as l'excitation qui monte. Ouais, c'est, heu ouais, je comprends. Puis tu te poses des questions, tu fais: «ah, ah» tu enfin et puis, en plus de ça, je pense que c'est des il y a des gens, enfin tu les vois 1 fois par an, du coup? Donc en fait, tu tu as 1 000 questions à leur poser, heu, savoir, heu, le point dans leur vie, heu, enfin, si tu te souviens de ce que ils t'ont dit, il y a 1 an mais est-ce que c'est encore valable maintenant, tu vois? Il y a il y a il y a beaucoup de choses qui qui sont vraiment très touchantes à ce niveau-là, ouais.
Oui, ouais, ouais, c'est tard, là-bas, mmh. Mmh mh. Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a il y a beaucoup de gens, ouais, qu'on voit qu'1 fois par an. Hem, il y en a certains, on les appelle pendant l'année mais bon, c'est pas pareil et heu donc heu, eux, ça a bougé dans leur vie. Nous, ça a bougé dans notre vie donc on a envie de leur en parler. Heu, on a envie d'échanger et en plus, c'est un moment qui est très, très intense, heu, parce que le repas en soi ne dure qu'1 journée. Hem mais heu, nous, on arrive, heu, 2 jours avant et on repart 1 jour après, quoi, tellement qu'il y a de parce que, heu, parce que c'est aussi nos vacances. Heu, parce qu'on a envie de voir des choses. On a envie de passer du temps avec les amis qu'on a là-bas. Mais l'événement, en tant que tel, ne dure qu'1 journée. Donc en fait, ça crée une vraie, heu, effervescence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se voient qu'1 fois par an, à ce moment-là, qui ont énormément de choses à échanger avec beaucoup de gens. Donc en fait, il y a des conversations de partout. On en quitte une rapidement, on en rejoint une autre, heu, on revoit des en fait, c'est c'est oui, parce qu'il y a 1 an de de choses à parler.
Ouais, bien sûr. Mmh. Ouais. Oui, oui, oui. Bien sûr. Ouais. Ah, ouais, ouais, ça fuse, hein? <chuckles>